Olha, você tá me dando umas ideias. Sabe que, eh, é verdade, eu vou começar a pesquisar, porque eu não fui a né, esse eu fico com esse f fico presa, né, a gente fica com medo, fica com presa nas coisa, fala: "Ai, não vai dar", é sempre negativo, né. E aí esse lado dificulta da gente fazer as coisas, mas esse isso de trazer a roupa, né, vai ser uma vai ser minha cunhada, minha cunhada é americana, ela vai e volta sempre. E não trazer muito, começar eu penso assim, né, eu tenho medo até disso, né, de trazer muita coisa e e então poucas peças até pra pra eu testar, né. Poucas peças, assim, que dê pra encher um pouquinho a minha loja que eu quero procurar um ponto, é tudo isso né, são vários pontos que têm que ser feitos ainda, né. É é uma caminhadinha ainda ainda tá bem tá, hum é.
Claro. Hum. Claro. Ah. S sim, eu entendo. Claro, é uma caminhada, né, e mas é assim, é passinho de formiga, fazer pouco a pouco, começar realmente já nas pesquisas, ver onde tem, onde você consegue. E esse medo que você tá sentindo, ele é super normal, porque o nosso cérebro ele tá acostumado a ficar na zona de conforto, né. Lá há seis milhões de anos atrás quando a gente começou a surgir no mundo, a gente realmente estava acostumado, né, a ficar ali no nosso cantinho, saía pra caçar e e sentia aquele medo, aquela ânsia e isso ainda continua no nosso cérebro, esse esses rastros dos nossos antepassados. Então esse medo que você tá sentindo, nada mais é do que seu cérebro dizendo pra si mesmo pra você ficar na sua zona de conforto, porque supostamente você iria ficar segura desse jeito, mas não é assim que funciona, não é desse jeito que você tem que pensar. Contraria o seu cérebro, né, não deixa esses pensamentos intrusivos tomarem conta, porque você tem aí uma opção de negócio muito legal, você tem um diferencial, você entende do assunto, então tem tudo pra dar certo, só mesmo botar esse medo pra trás das costas e seguir em frente.
Uhum. Verdade. Verdade. Verdade. É verdade. Uhum, verdade. Aham. Olha olha, muito legal, viu, você tá me dando cada dica bacana e me dando mais segurança, né, falando assim parece é gostoso até de ouvir, é muito bom, eu vou realmente, eh, atrás das coisas e vou tentar e vou colocar o meu medo, né é normal, eu acho pelo que você tá falando, é é, né, se fosse qualquer pessoa teria medo também, né. É normal o medo do desconhecido e e do que né, não não sei o que fazer ainda.
Ah, que bom. Claro. Sem sombra de dúvidas. Aham. Grandes empresários também que começaram do 0, com certeza eles tiveram medo, tiveram ali as suas dúvidas, a sua ânsia de começar, mas superaram, né, tem não deram ouvidos a esses medos, assim, então tiveram sucesso e você, com certeza, vai ser mais uma. É só acreditar em si mesma, acreditar no seu potencial, que você consegue, eu acredito nisso e você também deveria acreditar.
Hum. Uhum. Sim. Hum.